Wah berarti kita memang me sebagai manusia itu, harus ambil jeda ya, di mana kita memang membutuhkan waktu untuk dari diri sendiri, b e m dari keramaian, dan kita juga dari situ mungkin ide-ide kreatif gitu bisa ngalir lagi ya, Kak. Wah wah wah, nih kalau sekarang nih Kakak pengen kasih tips-tips untuk orang-orang yang lagi di fase, aduh pikiranku lagi macet nih, aku nggak muncul ide apa-apa nih, bisa nggak sih ada yang bisa kasih aku saran gitu. Nah Kakak boleh nih kasih tahu, eee, kira-kira saran dari Kakak pribadi bagaimana untuk tetep maju dan semangat?
Hmm hmm, Iya. Betul betul. Hmm. Mhm. Mhm. Iya, itu tadi yang pertama ambil jeda ya. Jadi ambil jeda, jangan dipaksakan. Karena semakin dipaksakan kan semakin pusing tuh, iya kan. Jadi kalau ambil jeda itu kita kayak, eee, ada saat ap momen di mana ini tuh malah masuk saat kita nggak mikirin, nggak terlalu mikirin cara jalan keluarnya gitu. Jadi wak kayak misalnya waktu menikmati s eee, camilan, atau minuman, itu tiba-tiba kan kita lagi menikmati makanan, ya kan. Jadinya nggak nggak naik, tiba-tiba dah muncul aja tuh, eee, idenya, solusinya, kayak gitu. Atau kalau memang, <clears throat> eee, apa, eee, kalau aku biasanya kalau memang udah, capek banget ini, eee, aku tinggal tidur sih gitu. Jadi nanti waktu bangun biasanya udah fresh gitu, baru bisa mikir lagi, kan gitu. Mhm.
Betul. Oh. Benar. Oke. Oke. <chuckles> Benar juga, berarti Kakak selama ini benar-benar optimis dan selalu, eee, mencoba untuk menstabilkan kehidupan Kakak dengan, eee, pekerjaan, dengan, e bidang profesional Kakak, supaya ide tetap mengalir di kepala Kakak ya. Wah hebat banget, Kak. Ini terima kasih ya, Kak, sayangnya aku saat ini harus pergi, dan aku harap nanti kita bisa ngobrol lagi ya, Kak. Terima kasih banyak nih.
Mhm. Iya, harus. Betul. Oke, iya makasih udah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.

Nah, itu kayaknya masuk semua deh, aku juga, eee, bergerak di bidang pendidikan, aku juga, eee, kayak team leader gitu juga, terus apa namanya, eee, aku pernah ada di bidang kreatif dan pernah ad ada di bidang teknologi jadi aku gabungking apa gabungkan gitu ya, gabungkan apa namanya semua ini yang pengalaman yang aku ada itu untuk membuat, mmm, ide-ide baru, misalnya nih aku, eee, sekarang lagi ngerjakan, eee, LMS gitu kan bikin LMS kayak gitu kan. Nah, itu kan aku ber eee, berkecimpung di dunia pendidikan kemudian aku punya kemampuan teknologi dan aku juga ada kemampuan marketing gitu kan. Nah, kayak gitu, terus habis itu aku juga apa namanya
Oke. Benar.
eee, kayak bikin, eee, apa namanya konten kreator tapi bukan konten kreator yang kayak video ya, bukan di sosial media. Tapi aku bikin kayak, apa namanya, kayak macam, eee, produk digital lah, produk digital kayak gitu, hmm jadi aku mhm.
Oke. Wow. Wah, berarti, Kakak ini banyak juga ya pengalaman dan kemampuannya dalam bidang pekerjaannya, hebat banget, Kak, aku salut lah sama, Kakak. <laughs> Di gabung-gabungnya. Mhm. Kadang-kadang kan biasanya nih, Kak, kalo kondisi otak nih udah terlalu capek mikirin ide sampai akhirnya macet gitu ya, Kakak sendiri nih, ada nggak sih ri eee, resep cepat ya, biar Kakak, itu bisa cepet-cepet pulih lagi nih mungkin, Kakak, memang butuh istirahat namanya juga manusia ya kan, Kak. Nah, Kakak sendiri nih punya enggak, eee, resep cepat supaya mengobati diri sendiri mungkin kayak tadi tuh, eee, jajan, apakah, Kakak itu jajan apa sih, kalo boleh tahu dan apa nih selain itu mungkin ada teknik pernafasan atau jalan-jalan atau misalkan, Kakak cuman nongkrong bareng temen aja deh, gimana tuh?
Mhm. Iya tu itu digabung-gabung gitu kan ya. Ya heeh. Jadi supaya jadi mhm, gimana? Mhm mhm. Heeh. Mhm.